Credo che lavoriamo più o meno tutti, almeno la maggior parte delle cose. Ehm, bi scusami delle persone. Quindi ti volevo chiedere, ehm, tu cosa fai per staccare dal lavoro una volta che sei tornata a casa?
Allora, diciamo che, ehm, il mio lavoro è un po' particolare, nel senso che me lo porto anche a casa, perché io principalmente, ehm, sono un'insegnante. Quindi questo cosa vuol dire: che poi arrivata a casa non è che il lavoro finisce. C'è sempre <chuckles> l lezioni da preparare.
Ah okay. Erto. No, no, ho un marito insegnante, quindi... poi adesso siete anche adesso non so che scuola hai tu: c'è anche molta burocrazia, quindi il consiglio di classe, istituto, genitori e tutte 'ste cose, immagino.
Ecco. Esatto, quindi c'è un po' questo problema che, oltre le lezioni, oltre poi riunione, consigli, delibere, ehm, corsi, eccetera
Ecco. Lo so, lo so. Eh, è molto la burocrazia è pesante, sì.
ehm, si torna a casa e magari si ha ancora da dover controllare i materiali, dover controllare insomma, ehm, u uhm, ce lo si e e, mhmm, facilmente si si mischia poi quello che è il riposo a casa con, in realtà, le cose da dover fare, preparare per il lav
Mh. Mh, mh, mh-mh. Erto.